Ja, es ist doch mit allem so, wenn du dir's anschaust. Es wird ist wirklich auch so Kommunikation, es ist alles oberflächlich geworden mit Emojis und dies und das und, ah alles nur schnell, schnell, schnell, ne?
Ja. Ja, diese Me Ja, also, meine Kinder, die zeigen mir manchmal solche Memes und ich ich verstehe es überhaupt nicht. Die zerschießen sich da so: „Oh, guck mal, Mama, das ist so toll lustig." Und ich gucke und bevor ich überhaupt m meine Augen geschärft habe, ist es vorbei. Ich sage: „Was denn? Was ist denn lustig hier? Wo denn?“ Und dann zeigen sie's mir noch mal und ich sage: „Äh, wa ich s ich weiß nicht, was meinst du?“ Und dann verlieren sie die Geduld mit mir und rollen die Augen. Aber ja, die sind irgendwie ganz anders gestrickt, unsere Kinder.
Ja, ja. Mhm. <laughs> Ja, ja. Ja, ja. Aha. Mhm. Mhm. Ja. <laughs> Ach Gottchen, ja. Aha. Mhm. Ja, ja. Mhm. <giggles> Mhm. Ja. Na ja, ist richtig ist richtig, ne? Also, müssen nicht mal mit der Zeit gehen, aber
Und vielleicht deswegen müssen die Politiker mit den Kindern auf TikTok reden, weil weil die keine die lesen ja keine Zeitung mehr.
Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, aber gib acht. Ich habe auch schon davon gehört, äh, äh, dass dass viele gute Dinge auf TikTok passiert sind, ja. So zum Beispiel, zum Beispiel, äh, da gab's eine Nonne und, äh, die hat sich auf TikTok, äh, aktiviert, äh, Leuten zu helfen, mit mit mit, äh, jungen Leuten zu reden und sie sagte, ist super gut angekommen bei denen. Das musst du dir vorstellen, von der katholischen Kirche, 'ne Nonne. Ja, ja, die ist auf TikTok.
ne? Okay. Das ist interessant. Ja, ja, sicher, ich meine, es wird wie wie alles wie alle sozialen Medien, es wird sein, dass du natürlich, äh, mit dem umrundet bist, äh, worauf du klickst. Das ist das kommt ja noch dazu, diese diese Algorithmen, dass die dir immer wieder das anbringen, wo du mal einmal dran geklickt hast.
Aha. Ja. Aha. Ja. Mhm. Ja. Ja, sicher. Ja, ja, sicher. Ja. Na ja, sicher, ne? Na, das ist bestimmt auch so.
Ich bin zum Beispiel auf YouTube in so einer e endlosen Falle geraten. Das bringt mir immer wieder dasselbe Thema und ich habe jetzt mal versucht, das umzutrainieren, dass ich ganz bewusst irgendwas anderes mir angucke. Aber ne, das weiß genau: „Oh, ne, letztes Jahr hast du tausendmal solche Videos gewollt und solche bringen wir dir jetzt.“ <snorts> Und dann bin ich eben bescheuert genug, das dann doch noch mal 1 anzugucken. Natürlich bringt's mir dann 20 neue, ne? <chuckles>
Mhm. <giggles> Ja. Mhm. Ja, ja. Aha. Ja. Aha. Mhm. <laughs> Aha. Ja, ja. Ja, ja. Äh, das finde ich gar nicht so schlimm. Ja. Ja. Äh, das ähm, das das finde ich nicht gut an SocialMedia, als ob die äh, die Algorithmen, die die sind auf einer Seite ich ich verstehe es, auf der anderen Seite, die sind einfach nicht schlau genug, denn wenn ich mir etwas hier anschaue, dann will ich auch mal was von der anderen Seite sehen und die ja, äh Ja.
Ja, das ist das ist wie so 'n Trichter. Du wirst immer kleiner gefiltert und am Ende schwimmst du in einem ganz kleinen Glas Wasser umher mit 3 anderen Goldfischen, die genauso denken. Und ich glaube, das das macht's auch unmöglich, mit M Menschen jetzt noch zu reden, weil weil jeder denkt: „Oh, ich habe recht, weil alle anderen um mich rum denken das Gleiche.“
Ja, genau. Ja. Ja, genau. Aha. Ja. Ja, ja. Und das Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, ja sicher.

Aha. Ja, also, ich wusste gar nicht mit dem Minus und dem Plus und und und und ich mein
Ja, das ist so 'n so 'n Daumen hoch, Daumen runter. Und und wenn du wenn du irgendwas sagst, was die Herde nicht mag, dann geben die alle diesen Daumen runter, und dann wird dein Kommentar dann nicht mehr angezeigt. Also, da steht dann nur noch dein dein ähm, na, dein Username und weiß weiß der Geier, f 50 Minuspunkte. Und, dann müsste sich einer die Mühe machen, das jetzt aufzuklicken, um überhaupt zu sehen, was ich gesagt habe.
Aha. Ach so, ja? Okay. Aha. Ja. <laughs> Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Ja. Ja. Ja. Na ja. Na ja, also, ähm, von dementsprechend würde ich sagen, dass man nichts von Reddit äh, wenn wenn das so schnell geht, dann ist es ja keine Social M ja, sicher ist Social Media. Ähm
Also, po politisch politisch darfst du da überhaupt nicht also, du, ich lese Reddit, noch andere Sachen, ähm, unpolitische Sachen und da habe ich noch meinen Spaß. Also, geht's um Wild Wildtier-Fotografie und Katzen und Kajaks. Ja, und da schleicht sich die Politik Gott sei Dank nicht ein.
Aha. Aha. Mhm. Aha. Aha. Ja, ich habe auch meinen Spaß, wenn ich das Ja. Ja. Mhm. Nicht dein, ja. Äh, ich muss sagen, ich wenn wenn wenn ich Reddit aufmache, dann habe ich auch immer Spaß, denn, äh, was man da manchmal liest, hm, da muss man nur 'n Kopf schütteln. He, he. Ne, ich ich mein, ich es ist lustig, ja.
Ja, ja, man man kann viel Spaß haben. Ne, aber man kann auch richtig ich m man kann auch richtig schön schönen Spaß haben. Es kommt drauf an, welches Reddit du aufmachst, ja.
Ja. Ja. Aha.

Hallo, schönen guten Abend. Wie geht es dir denn?
Gut geht's mir. Ich habe es geschafft, mich aus Reddit auszulösen. Ich habe früher habe ich viel zu viel Zeit auf Reddit verbracht und ich kriege die Sucht langsam unter Kontrolle.
Ja, prima. Ja. <laughs> Aha. Aha. ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, ist ja hervorragend. Ja, Reddit so ja. Mhm.
Aber ehrlich gesagt ehrlich gesagt, ich habe sie deswegen unter Kontrolle gekriegt, seit Trump gewählt worden ist und weil Reddit nur noch politisch ach, die Welt geht unter und alles ist schrecklich und bli bla bla und Nazi das und Nazi dies und ich konnte es einfach nicht mehr. Ich konnte es einfach nicht mehr, weil's Ja.
Aha. <laughs> Aha. Aha. So. Aha. Mhm. Aha. Also, ein Bild von Idioten in Aktion, sagst du.
Ja. Ja, ne, so halb halb informierte Halbwahrheiten rausposaunen und und alles stürzt sich drauf und: „Oh ja, schrecklich und und wir müssen dem Land entfliehen.“ Und und und wenn du dann mal mit 'ner mit 'ner Stimme von Vernunft dazwischenfunkst, da wirst du in Grund und Boden runtergevotet und ja.
Ja, ja, ist ja verrückt. Mhm. Ja, ja. J Mhm. Ja, ja, sicher <laughs> Oh weia. Aha. Aha. Aha. Hm, ha, ja, ja. Na, also, also
Zum Beispiel, kannst du dich an die Show da erinnern, wo wo wo Musk da dies diese blöde Bewegung gemacht hat, ja? Und alle: „Oh, hm, der ist 'n Nazi, der hat 'n Nazi-Salut gemacht.“ Und ich habe dann gesagt: „Ey, et et ma schaltet doch mal euer Gehirn ein. Warum sollte einer der reichsten Menschen dieser dieser Erde warum sollte der das machen? Ergibt doch keinen Sinn. Denkt doch mal bitte.“ Ne, ach, ich wa ich war sofort auch Nazi und ja. <laughs>
Ja. Na. Welche m Was? Aha. <laughs> Aha. Aha. Aha. Ja. Ja, ja, sicher, ne? Ah! Mhm, mhm, mhm. Siehst du, jetzt haben die gesagt, was du bist. Also, mit solchen Leuten, da muss man sich So viel Dummheit auf einen Haufen. Ich muss ehrlich sein, jedes Mal, wenn ich mir wenn ich, äh, irgendwas googele, so so Reviews oder was, wenn's da 'n Reddit gibt, dann schaue ich mir das auch an, denn normalerweise sagen die genau das Gegenteil und dann sind sie am lästern und dann weiß ich schon, ja, also, da die Leute werde ich mal anschauen, weißte.
Ja. Mhm. <laughs> Ja, ja. Ne, es ist ist echt schlimm. Es ist so 'ne so 'ne Herdenmentalität. Also, dass dass dass Reddit irgendwie total links ist und, äh, dass gar keine Diskussion mehr möglich ist, weil dein Kommentar wird dann immer mit so viel Minuspunkten belegt, dass das dann ganz, ganz unten landet und niemand sieht's mehr.
Ähm, äh, also, ich habe Mhm. Mhm. Ja, ja. Aha. Mhm. Ja. Aha. Ja, ah. Ja. Ah. Ja.

Ja genau, genau, ne? Das ist das ist ziemlich ziemlich herb und wenn man wirklich nach was sucht, ne, ähm, muss man ständig was Neues eingeben. Und wie, denn wie du sagst, das das ist ja sogar schon so bei Google, war's ja auch schon immer, ne?
Ja. Ja, das ist, ja, schon schon auch, äh, total ähm, ist ja ist ja, ja, fällt mir jetzt das Wort nicht ein, aber Bias.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> Ja, ich weiß, auf jeden Fall, ne? Äh, ich ich meine, ich kann auf auf meinem auf meinem, äh, Chromebook kann ich nach was suchen, googeling und dann, äh, bei 'ner Freundin das Gleiche tei 'n äh, reingeben und wir ge wir bekommen, ja, andere Resultate. Und da muss ich mich
Ja da zeigt's was anderes. Das ist interessant, das wusste ich gar nicht. Aber schon schon was dir Google zeigt und ich meine, von den 1.000en Internetseiten, die das Thema behandeln, klickst du ja eh bloß auf die 1. 5 und dann macht Google die Entscheidung, welches das die 1. 5 Seiten sind. Das ist schon gruselig.
Ja, doch. Ja. Ja. Ja. Ja. 1. Ja, ne? Ja. Ja. Ja, das ist schon Na, das das hat was damit zu tun, also, äh, wie die Seite gestalten ist gestaltet ist und und also, I äh äh ja, äh Search Engine, SEO, damit hat es zu tun.
Ja, aber sie sind nicht unbedingt die beste oder informierendste Seite. Es ist einfach die, die Google beschlossen hat, ganz oben hinzuhängen. Und ja, dann pflanzt sich das weiter so fort, weil je mehr da dran geklickt wird, desto mehr wird die wieder nach oben gehoben.
Aha. Nein. Nein, ist es nicht. Ja. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, das ist richtig. Ja. Ja. Genau, genau. Und und und ich muss sagen, ich bin ich bin selbst schuldig, denn ich bin ja so faul geworden. Manchmal schaue ich mir nur die 1. Seite an. Ja. Aha. Ja.
Ja. Ach, wir sind alle so faul. Ich lese manchmal noch nicht mal die 1. Seite, ich lese diese, äh, KI-Zusammenfassung.
Und da habe ich grade eben habe ich nach was geguckt, da m äh, nach einer nach einer Stadt hier in Missouri und KI sagt mir, die Stadt gibt's gar nicht. Siehst du, schon wieder ein Fehler. Schon wieder ein Fehler.
Mhm. Na ja, ich weiß, ich habe ich ich habe KI auch mal erwischt, da hat's glatt gelogen, hat irgendwas falsch interpretiert. Das stimmt, man muss da sauvorsichtig sein und eigentlich sollte Google das in in mit mit 'ner riesen roten Überschrift: „Hey, äh, <snorts> auf ei eigene Gefahr glauben“, oder so ähnlich. <chuckles>
Ja. Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ah, ja. Ja. Ja. <laughs> Ja, genau. Genau, du. Ja, du. Also, wir wir wir sprechen noch mal, ja? Bis später dann. Jo, tschüss.
Ja. Ja. Okay, tschüss.